Et bah c'est marrant parce que moi j'ai vécu du coup à Madagascar et là-bas, on serrait la main aux gens. Par le statut où il y avait pas de différence, on serre la main, c'est pour pas faire de de de tu vois?
Ouais. Ouais, parce que, heu, moi, je trouve, heu, je trouve ça, parce que des fois je surtout quand j'étais ado et enfant, je détestais avoir à faire la bise à des gens, heu, que je connaissais pas et heu, en plus il y en a qui qui te touchent l'épaule en même temps, qui, heu
Moi, c'est pareil, j'avais du mal. <chuckles> C'est trop vrai, c'est trop vrai. <laughs> Ils se mettent à l'aise. Ils se
qui sont qui sont intrusifs. Il y en a il y en a, ils te font des vrais bisous, tu sais, des bisous qui font du bruit. <laughs>
Ouais c'est vrai et là, c'est vraiment, ils cherchent ta joue avec leurs lèvres, tu es là: «Oh tranquille». <laughs>
<laughs> C'est ah non mais moi, ça me répugnait et heu, en plus moi je faisais des bisous dans le vide, parce que voilà, il y en a certains, tu vois les les les barbus, les personnes âgées, tout ça, ça me répugnait quand j'étais en fait. <laughs> Je te jure. Je
<giggles> <laughs> <laughs> C'est vrai. Mais c'est marrant parce que justement, à Madagascar, quand je suis rentr revenue en France, eh bah je me disais: «Ah je vais mettre ma ma joue contre la joue d'un autre mec que je connais pas et mes lèvres aussi proches des siennes, je connais pas. C'était trop bizarre». J'arrivais pas. J'arrivais pas.
Ouais. Ouais. <laughs> Ouais. C'est heu Et le pire c'est que tu dois leur di leur faire la bise pour leur dire «bonjour» s'ils t'offrent un cadeau, tu dois refaire la bise et même si tu t'en moques tu dois leur faire la bise.
<giggles> Eh mais attends, est-ce que tu as connu l'époque où entre, heu, genre, heu, je dirais adolescents, on se faisait 1 bise et entre adultes on faisait 4 bises aux adultes?
Ouais. Ah ouais, ben, c'était affreux. Même moi à l'école, je faisais pas la bise aux autres, je faisais un grand coucou tout le monde et puis heu <chuckles> et puis ça suffisait. Ou heu sinon
<gasps> <laughs> Ah mais moi j'avoue, j'aimerais tellement pouvoir juste faire ça, salut. La bise, c'est vraiment, heu, contraignant des fois.
Oui, c'est contraignant et même serrer la main de tu vois, avec tous les gens, le manque d'hygiène de certaines personnes, ça va pas du tout heu par exemple, heu ouais.
Ah ouais. Mais tu vois vas-y, vas-y.